Halo selamat pagi Kakak.
Mhm, halo selamat pagi juga Kakak, ketemu lagi ya. Ya alhamdulillah baik nih, Kakak sendiri gimana kabarnya?
Apa kabarnya nih? <chuckles> Baik, dada yang penting saya selalu bahagia, Kakak gimana bahagia nggak? <laughs> Aduh.
Mmm. Iya pasti harus nih. <chuckles> Oke pagi kali ini gimana kalo misalnya kita ngobrolin tentang masa lalu nih Kak? Aduh masa lalu, kenangan nih maksudnya. <chuckles>
Ngobrol. M halo, mau ngobrol apa nih masa lalu nih? Eee, harus dipikirkan.
Mmm, lagi kangen ini sih Kak, kebetulan lagi kangen sekolah dulu sih ya semacam pelajaran, kebetulan baru gambar jadi ya keinget sekolah dulu gitu, pelajaran favorit. Iya, iya kebetulan senang banget Kak, dan kebetulan dulu juga ada pelajarannya Kak di sekolah tuh, seni budaya tuh masuknya. Mhm. Mhm, gimana kalau ngobrolin itu Kak?
Ah, iya iya iya. Mhm. Ah, e seneng gambar seneng gambar? Oh. Hmm, mhm. Oh iya. Oh seni budaya ya, oh berarti Kakaknya nih seneng dari seni ya. Heeh. Oh gitu, kira-kira apa t apa tuh yang bisa bikin Kakak seneng banget gitu?
M iya. Mhm.